Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Todo perfecto. Oye, ¿crees que las escuelas deberían usar más tecnología en clase?
Qué bien. Eh, bueno, es buena pregunta porque actualmente cada vez nos estamos impregnando más de tecnología, eh, pero, desafortunadamente también en no todo no todos los lugares pueden tenerla, eh, hablo en específico, al menos en el área que yo estoy en México, todavía llega a haber algo algo de rezago. Entonces, eh, no siempre se puede utilizar, pues toda la tecnología, ¿no?, ya sea por recursos o o porque en la escuela por alguna razón tiene algún problema o o corrupción o demás, ¿no?, varios factores. Pero creo que sí, sí se debiera de usar más tecnología. Principalmente porque la tecnología nos ayuda a que el aprendiza-, el aprendizaje sea más profundo, eh, tenga una mejor, eh, un un mejor desarrollo, perdón. Entonces, eh, a raíz de que te tiene un mejor desarrollo, las personas o los niños, eh, tienden a a conocer más profundamente los temas y asimilarlos mejor. Esa es la idea que yo tengo. No sé tú qué pienses.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, exactamente. Sí, claro. Claro. Pues, yo creo que la tecnología que sería más útil en los estudiantes, creo yo que sería, como bien lo mencionas, a veces no todos los las instituciones tienen, por ejemplo, acceso tan fácil al internet.
Sí. Ajá. Okey, sí.
O por cu cuestiones de recursos también no tienen como equipos de cómputo.
Ajá.
Entonces, pienso yo que sería más enfocado como que a esas escuelas en particular que carecen, por ejemplo, de del acceso, principalmente a una computadora y después al uso del Internet. Yo creo que, en todas las escuelas sí debería de ser implementado, sin lugar a duda el u el Internet. Sí, porque, eh, abarca demasiadas cosas y siento yo que facilitaría tanto el aprendizaje como la clase que imparte el docente. Yo pienso que sería más fácil en ese sentido.
Ajá. Muy bien. Sí. Okey. Ajá. Muy bien. Ajá. Okey. Ah, muy bien. Sí, eh, bueno, además, por ejemplo, yo pensaría que también algo de tecnología un poco más sofisticada que obviamente, pues, no en cualquier lado la puede haber como la los famosos cascos de realidad virtual servirían mucho para hacer una amplia gama de de recursos en cuanto a simulaciones en cuanto a visualizaciones de a lo mejor alguna máquina o algún tipo de de dispositivo que posiblemente no veamos a veces en en toda nuestra vida, ¿no? Pero que lo podamos visualizar de esa parte. Entonces creo que creo que esa tecnología en ese sentido sí sería muy útil y que sí sería como casi obligatorio que se tuviera en un futuro en las aulas, eh, no sé tú qué pienses en una situación de este tipo.
Ujú. Ujú. Ah, claro. Ujú. Ujú, sí. Sí, claro. Ujú. Pues, pienso que sí mejoraría porque, por ejemplo, no sé, en una clase de de geografía, ¿no? Por así decirlo, pues, ya ya se podría plasmar, por ejemplo, no sé, un mapa así, a grandes rasgos, este, ¿qué tipo de vegetación tiene, qué tipo de climas existen en esa región? Entonces, sí sería algo muy interesante o, por ejemplo, en cuestiones así del universo también, o sea, plasmar ahí el el sistema solar, las diferentes galaxias. Sí, siento que como que atraparían más la atención de los alumnos, entonces, definitivamente sí, creo yo que sería excelente, eh, implementar ese tipo de tecnología.
Ajá. Sí. Okey. Sí, sí, sí. Exacto. Ajá. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Sí, eh, sí, es algo así, em, pues, pues, ahora sí que fabuloso, ¿no? Porque al final de cuentas son cosas que, por ejemplo, eh, vamos a suponer, si nosotros quisiéramos ir a una parte de la zona norte, ahí, por ejemplo, por Finlandia, donde hay nieve y demás, eh, conocer cómo se desarrolla, como l el tipo de de animales que hay y y y a mí se me haría algo así como espectacular, ¿no? Obviamente, pues obviamente, pues, hay que ver que verdaderamente esa tecnología llegue, en un futuro, ¿no?, eh, porque, pues, ahorita lo más novedoso es que podamos usar el internet y podamos usar también algunos recursos online que que nos atraparon ahí en la en durante la pandemia. Entonces, creo que sí, sí es parte de lo que debemos de ir, pues, ahora sí que, implementando y verificando, y y bueno, ¿tú tú cómo piensas que que cambie esto, ah, hacia los docentes? ¿Qué crees qué a qué cambios crees que tenga en cuanto a los docentes?
Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Sí. <chuckles> Claro. Pues yo creo que como te lo mencionaba hace un momento, yo creo que faci facilitaría, eh, la manera en la cual puede enseñar el el maestro, porque, por ejemplo, hay veces y ocasiones en las cuales el docente como que quiere explicar algo o o o dar a entender un tema y a veces es muy complicado porque, pues, no, a veces no se puede plasmar, ¿no? A veces no se puede así como que, eh, poner en una imagen o cuestiones así, ¿no? Entonces siento que esta forma de implementación, por ejemplo, el el ejemplo que dabas de realidad virtual, pues, obviamente, yo creo que ahí el maestro prepararía así como que sus temas.
Ajá. Sí. Okey. Muy bien, sí. Claro. Sí, sí. Muy bien, sí. Ajá. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí.
Representaciones o o o cual sea el caso y siento que que los alumnos como que lo entenderían así a la primera. O sea, porque va a ser algo que va a ser muy visual. Entonces
Muy bien. Okey. Ah, muy bien. Okey.
pues siento que ahora los, eh, en esta generación siento que los los muchachos, los los jóvenes, eh, como que aprenden más de esa manera, como que visualmente. Entonces porque, pues, estamos de acuerdo que ahorita pues ya se hace el uso de de videos tutoriales y todo eso, ¿no?
Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, claro. Sí, sí, sí.
Entonces sí, siento que definitivamente sí ayudaría muchísimo a los maestros.
Sí, claro. Eh, fíjate que ahorita que estás comentando esta situación, eh, normalmente cuando en algunos otros cursos a mí me ha tocado la experiencia de que los profesores te hacen una pequeña investigación de, eh, qué tipo de de aprendizaje es el que más te favorece. Entonces, por ejemplo, yo tuve compañeros que como comentas, eh, son casi 100 % visuales, no, algunos muy auditivos. A mí me tocó, por ejemplo, la situación de de a mí. Yo aprendo mejor escribiendo, escribiendo y algunas veces, eh, también visualizando algo, pero principalmente escribiendo. Entonces creo que esto también es un una parte así muy importante, porque algún profesor ya se podría dedicar un poco más a ver esas situaciones de pedagogía con los alumnos y le ayudarían a simplificar toda esta parte del aprendizaje. Entonces, creo que es una situación muy, este, benévola en ese sentido y bueno, eh, obviamente tiene muchas ventajas, pero, ¿tú crees que haya algunas desventajas, por ejemplo?
Mm. Ah, okey. Ujú, sí. Ah, guau. Ujú. Exacto. Sí. Por ejemplo, no sé, yo creo que sí tiene sus desventajas porque ...no sé, como que se va a dejar de lado así como que, la educación así como tal. O sea, va a ser así como que, o sea, si es bueno el lado de la tecnología, pero es un arma de 2 filos. Yo siempre lo he visto de esa manera. Ya que, por ejemplo, no se le puede dar así como que, ah, no sé como el el trato que se le debe dar al a la educación.
Wao. Okey. Ajá. Ah, muy bien. Sí. Okey. Sí, sí. Muy bien.
O sea, porque hay ocasiones en las cuales pues sí va a ser necesario como que, utilizar esa herramienta tecnológica.
Ajá. Claro.
Pero en otras cuestiones siento que es, eh, necesario que se enseñe así como siempre. O sea, la vieja escuela, o sea
Sí.
pienso yo que muchas personas
Ajá.
eh grandes científicos grandes este, ah, inventores. Siento que, se forjaron de esa manera, entonces, lo primordial siento que sea así, que se dé un balance, eh, definitivamente, porque pues siento que también se va a dar el momento en el cual, pues los libros ya no van a estar en las aulas, o sea, se va siento que se van a reemplazar.
Okey, sí, sí. Muy bien. Claro. Muy bien. Sí. Ajá. Correcto, sí. Sí.
Entonces siento que si es necesario.
Ajá.
Que los maestros, así como que impongan siempre eso que siempre los alumnos siempre indaguen no so no solamente en una computadora en eso, sino que tengan esa como que se les haga un hábito también el estudiar un libro, o sea, leerlo, eh, transcribir, sacar resúmenes porque como bien lo decías, hay muchas personas que aprenden escribiendo. Entonces si el alumno lee algo y y saca un resumen de eso y lo escribe, siento que es más fácil que absorban esa ese aprendizaje. No sé ¿cómo lo veas tú?, mm.
Muy bien. Okey. Sí. Ajá. Ah, perfecto. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Correcto. Sí, en esa en esa parte tienes mucha razón porque, eh, como te comentaba, ves que hay varios tipos de personas. Bueno, somos varios tipos de personas que tenemos diferente forma de aprender. Entonces no todo lo vamos a aprender idealmente como la tecnología no nos lo va a exponer. Entonces, eh, al menos yo también soy un poco más de libros y creo que sí es conveniente que se aprenda a estudiar en un libro. Eh, porque además también depende mucho del tipo de educación, ah, en cuanto a la edad. Eh, se supone que hay estudios donde dicen que los coreanos, de eh, comprobaron que un niño, por ejemplo, menor de 12 años, eh, no debe de usar ni teléfono ni tablet, por ejemplo. Entonces, eh, si nosotros a un niño menor de 12 años lo metemos a que use la tablet para, por ejemplo, sustituir el libro que en este caso sería el caso, pues también le vamos a promover un daño. Entonces, creo que que si hay que ver esas desventajas y tratar a lo mejor de sustituirlas, ¿no? Eh y un y una parte, pues es implementando libros, implementando escritos como comentas. Eh, creo que sí sería una una buena idea, además de que, eh, creo que la tradicional forma de dar clases siempre es buena porque siempre hay un arraigo de humanidad, ¿no? Profesor-alumno y eso eso esa parte, pues, creo que no se debe de perder. Aunque, pues, conforme va pasando el tiempo y va avanzando la tecnología, al parecer se va a ir perdiendo, pero esperemos que no, esperemos que haya algo híbrido, ¿no?, haya algo híbrido y finalmente podamos resolver esa parte, eh, porque no sé, eh, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sí sea muy necesario tener esa esa, este, simbiosis entre el profesor y los y los estudiantes? ¿Crees que sea indispensable, o no?
Sí, claro. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, claro. Sí, ujú. Sí, definitivamente. Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Eso, ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí. Claramente. Eh, yo siempre he dicho que siempre es bueno la interacción, así como bien lo decías, eh, orgánica entre el profesor y el alumno porque siento que, o sea, todos, pues, todos tenemos un diferente concepto, todos abordamos las cosas de diferente manera.
Ajá. Okey. Muy bien. Ya. Ajá. Okey. Claro, sí.
Y y siento que de alguna manera, así como los alumnos aprenden del maestro, el maestro aprende de los alumnos. Entonces, eh, pues, es una retroalimentación que siempre es buena. Entonces, yo siento que que eso es fundamental en un salón de clases en una aula, porque aparte de que se establece como que ese vínculo, o sea, existe así como que como que se da la confianza entre el maestro y el alumno de, pues, sí, en algunos temas. No sé, si yo como alumno tengo una duda, pues, tengo como que esa confianza de preguntarle al maestro y que me ayude en esa duda, ¿no? Entonces, aprende uno también a relacionarse con las personas, siento yo. Ah, aprende uno a relacionarse con con toda con toda, eh, las personas y, por ejemplo, si tú llegas a tener un empleo eso te ayuda demasiado porque no estás hablándole a una máquina. O sea, estás interactuando con el mundo real. Entonces, siento yo que que debe de ser así porque hay muchos alumnos, por ejemplo, después de la pandemia
Ajá. Claro, sí. Exacto. Sí, sí, sí, sí, muy cierto. Ajá. Okey. Sí. Muy bien. Ajá. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Claro, sí. Sí. Okey. Correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Muy.
que recibieron sus clases así en línea, les costaba mucho ya después, cuando regresaron a clases así presenciales, o sea, porque ya no se sentían así como en confianza, se sentían cohibidos. Entonces, pues, sí, siento que debe de haber un balance necesariamente.
Ajá. Sí. Claro. Correcto. Sí, sí. Sí, en eso tienes mucha razón, es importantísima, esa parte, es un una parte que creo que no tenemos que dejar a un lado, eh, principalmente porque como seres humanos, ¿no?
Sí. Ujú. Sí, exactamente.
Pues, mira, qué gusto platicar contigo. Muy buen tema. Ahora si que es esperemos en otra ocasión contactar.